Классно, но это было просто, как бы, вечеринка, вечериночка, праздник любви. А что это, это была регистрация или это было венчание?
Нет. Нет. Это не вот, ес вот давайте так. Это, наверное, венчание, или э, слово "регистрация", цы вот, "церемония", "церемония". Полностью они проходят заново эту церемонию. Вот так освежают свои чувства, да, что
Церемония. Мгм. Ритуал такой. Ну да. Дорогие молодые брачующиеся.
Мгм. Да, да. Вот как это ни звучит вот сейчас в нашем разговоре странным, но если б я сам там не побывал, я бы, может быть, тоже со стороны бы щас ну, как бы подшучивая.
Класс. Ну да, иронизировать. "Хи-хи", "ха-ха". Да, тряхнули стариной.
А представляете, вот как это мощно как это мощно взять было и сделать такое? Например, я б летел на самолете к ним специально из-за этого события, ну, в моём случае я летел
Нужно потратиться ещё. Как бы, э, организовать праздник, фуршет, деньги вложить. Гости вкладывают деньги на эту ерунду, типа.
Да. Вот вот давайте. Да. Приходят, приходят с конвертами: "Поздравляем вас со свадьбой!" Вот всё именно так, в том-то и дело. Ресторан, то есть всё полностью так, как как мы себе это вот представляем.
Шикарно. Молодцы. А что у них щелкнуло в отношениях или у них всегда было с настолько всё великолепно, что они решили просто, э, начать аты э, ну, отыграть свою жизнь еще раз? Начнем сначала. Очень весело.
Еще раз. Вот не знаю я. Я не знаю, не могу ответить на этот вопрос, потому что я не в их шкуре, скажем так. Они себе жили жили.
Ну, а вы не спрашивали, э: "Дядя, что что произошло, что вас это сподвигло?"
Хм. Я не спрашивал. Вот при всей моей любознательности Да, при всей моей любознательности, я не спросил. И, м, так собрался, поехал. И, там, мои какие-то кузены поехали, еще кто-то. В общем, и э, огромное количество людей, свадьбы, все гуляют. М, просто всего-навсего, э, 30 лет спустя. Вот такое празднование.
Хи-хи. Очень интересно узнать. Мгм. Прелесть. Х хм. <chuckles> Ну, нет, я считаю, что если людям приятно, и отпраздновать, там, свою, э, совместную жизнь, то- это супер. Молодцы. Они еще, может, потом себе сделали романтическое путешествие, и всё у них заиграло новыми красками.
Мгм.

М, не совсем так. Можно, конечно, было бы и так, наверное, подойти к решению этому вопроса. Нет.
<chuckles> Я уже скачал твою любимую игру, присоединяйся. Романтично.
Понимаю. Нет, я иначе поступил. Я пошел в магазин, купил какую-то готовую кулинарию потом я купил чтобы она не готовила. Потом я купил какую-то, какие-то ингредиенты, потому что я заранее договорился с утра с тещей, а теща- это замечательный механизм в помощи, эм, для приготовления еды. И я заранее принес какую-то ед ка ка какие-то вот эти ингредиенты. И вот щас я пошел проверил, а она уже молодец, а, оливье сделала, вот. Я принес то что я, то что я купил, всякую, м, всякую ф вкуснятину.
Чтоб она не готовила, правильно. Ага. <chuckles> Так. Мгм. Так, а, вы вы с у о вы романтика с тещей, вы с тещей вместе получается, а, а отмечаете пятницу?
Ну и с женой, которая должна прийти с работы. Как бы идея в том, что у меня еще есть детки, что я знаю, вот сейчас у меня, допустим, там, 5 часов дня, а буквально там через 2, э, через 2-3 часа мы все соберемся за такой семейный стол по случаю пятницы.
Мгм. А, точно. Мгм.
Но это же романтика!
Прелесть. Ну да! Э, главное, знаете, это от чело опять же от человека, э, з зависит, если вы адекватный, нормальный человек, то вы видите романтику в мелочах. Если вы какой-нибудь нарциссичный человек.
Ну в такой, как бы, э. Ну я нет, я не такой. О, артистичный подходит, да, это я.
Ага, нарциссичный, нарциссичный.
Нет, я артистичный.

Понимаю, да.
А, и он испортил мне отпуск, и я сказала: "Я больше не могу". <sniffs> Ну вот, мы расстались, и.
С м, получается, видите, он как бы немножко украл у ваз время, я бы так это назвал.
Э, вот. Та я сама ему это время отдала. Почему нет? Ну, ничего не было потрачено зря.
А, вы. Я понимаю, да. Вы мне напомнили, у меня был один знакомый, и поначалу это казалось весёлым. Вот ты, допустим, встречаешь человека, говоришь ему: "Как дела?" Там утро, например. Ты ему говоришь: "Как дела?" А он говорит: "Всё плохо". И поначалу как-то ты так, с юмором так: "Хм, ну ладно". Но когда оказалось, что он всегда так говорит, и оказалось, что он <chuckles> всегда в таком состоянии, это уже в какой-то момент перестало быть и он не шутил, да. Я просто не знал, что так бывает. Вот, в вот, вы мне немножко напомнили это этого человека.
Вот. Мгм. Мгм. <chuckles> И он не шутил. Да, не смешно. <chuckles> Почему? <chuckles> Нет, всё на самом деле было хорошо. И, кстати, романтика у нас была всё это время, потому что, не знаю, мы оба романтичные люди. Видимо так. Как мы сохраняли романтику? Не жили вместе.
Так. Мгм. А в чём тогда выражено вот вы говорите, что вы романтичный человек. Вот в чём это выражено, ваша романтика?
Вот так и сохраняли. Мгм. <tsk> Ой, какой какой сложный вопрос. Ну, я любительница вот это: поговорить по душам, вот это п сесть на балконе или пойти куда-нибудь под звезды посидеть и и разговаривать, слушать музыку, говорить о любви. Это я всё люблю и умею.
Ну, любопытно же мне! Понимаю. Мгм.